Até porque, né, eh, ah, é é a gente, né, a gente fala assim "Ah, podia ter feito de uma outra maneira, podia ter pensado de uma outra maneira", mas assim teve alguma vez que você, se culpou demais, que você falou assim "Cara, foi fui muito dura comigo mesma assim e não não preciso disso", teve? Alguma coisa? Várias. <chuckles> Hã.
Uhum. Nossa. Várias vezes, várias vezes. Eu acho que foi um momento de vida inclusive, sabe, eh, de me cobrar muito, de achar que eu não podia errar ou de ficar paralisada com erros, sabe, de não dormir de nervoso com as consequências de um erro? Já aconteceu algumas vezes na minha vida. Eu acho que um que eu lembro que é meio engraçada agora, mas na época não foi, <laughs> eu estudei num colégio de freiras dos 11 até os meus 15 anos, 14, 15. E aí, eh, teve uma vez no Brasil. E aí teve uma vez que a gente tinha uma prova de matemática e estava todo mundo, assim, muito, muito, muito nervoso pra ter essa prova, e aí eles começaram a distribuir as provas, porque era na época que usava mimiógrafo ainda, vai vendo. Começaram a distribuir, <chuckles> aquele cheiro de álcool. <laughs>
Hã. Ah, sim, aham. Hum. Hã. Hã. Isso no Brasil? Tá. Tá. Gente, eu lembro do mimiógrafo, cheirinho do mimiógrafo, de álcool, ai meu Deus.
Começaram a distribuir as provas na sala e aconteceu alguma coisa e tiveram que cancelar aquela prova, eu não lembro exatamente qual foi o motivo, preciso perguntar pra minha única amiga do colégio que talvez ela lembre. E a gente teve que devolver as provas, então assim devolvam as provas, não é pra começar, a gente vai fazer a prova outro dia. E aí, um amigo olhou pra mim e fez, "Não devolve", tipo, guarda, porque a gente podia copiar a prova, usar a mesma prova, te fazer os exercícios em casa.
Hã. Gente, hã. <chuckles> É aquela vozinha do lado, né, que tem o anjinho e tem o capetinha, ele era esse.
Do capetinha, exatamente. Ele era esse, e aí eu fiz só que o problema é que não foi só eu que fiz, mas 9 pessoas fizeram.
9?
É, e aí o professor notou que faltavam 10 provas.